เราว่าภาคนั้นน่ะเราได้เห็นว่าจริง ๆ Harry อะไม่ใช่คน ไม่ใช่เด็กดีนะ ที่จริงแล้วเขาเป็นสายเลือดของ Voldemort นะ แล้วก็ เขาสามารถพูดภาษางูได้เนาะ แล้วก็ เอ่อ ใช่ ๆ ก็คือ พอตอนนั้นเราถึงได้รู้ว่า อ้าว จริง ๆ แล้ว Harry ไม่ใช่ แบบ นะ อะไรนะ ที่ถูกเลือก ใช่ไหมคะ? เด็กที่ถูกเลือก ไรเงี้ย แต่จริง ๆ แล้วเขาเป็นคนที่ Voldemort เลือก ไม่ใช่เด็กที่ถูกเลือก Voldemort เป็นคนเลือกเขา เออ! ใช่ แล้วคุณล่ะ? ของคุณล่ะคะ คุณชอบภาคไหน?
อ๋อ อือฮึ ๆ เออ <laughs> เออ ผม ผมชอบภาคที่มันแข่งกับหลาย ๆ โรงเรียนน่ะครับ มีโรงเรียนอื่นอะครับ ภาค 4 หรือภาค 5 มั้งไม่แน่ใจ ที่มันแบบ เออ มี 3 โรงเรียนมา อะไรอย่างเงี้ย เลยทำให้แบบ เลยทำให้รู้ว่า เฮ้ย Harry มันไม่ได้ ไอ้ ในโลกเวทมนต์เนี่ยมันไม่ได้มีโรงเรียนเวทมนตร์โรงเรียนเดียวนี่ อะไรอย่าง เงี้ย เออ เออ ทำให้เห็นว่า เฮ้ย จริง ๆ เออ ใช่ จริง ๆ มีโรงเรียนอื่นเยอะมาก อะไรอย่างงี้ เลยแบบ อ๋อ
อา ภาค สี่ ค่ะ ภาค สี่ ใช่ อา ใช่ ๆ มีตั้ง สี่ โรงเรียนเนาะ หลายแบบ ค่ะ ค่ะ โรงเรียน ที่ดำน้ำอะ เรือดำน้ำมาอะ เท่มากค่ะ
เออ ใช่ ๆ แบบ <chuckles> คือแบบ เฮ้ย ตื่นตาตื่นใจ แต่เสียดายภาคเนี้ยเขาทำสั้นไปหน่อย <chuckles>
อันนั้นเท่มาก อา ใช่ แล้วก็เห็นแบบ ใช่ไหมคะ? คนนั้นตายด้วยอะ คนที่ชื่ออะไรน่ะ Patrick อะ
เออ ใช่ Cedric หรือเปล่า? Cedric หรือว่าอะไรหล่อ ๆ อะ เออ ไป ไปตายเพราะแบบผิดแผนเฉย ๆ <chuckles>
คน คน หล่ออะ อา Cedric อะไรสักอย่าง อา เสียดายมาก ใช่ เออ ส แต่ว่าก็สนุกดีค่ะ เราว่า Harry Potter เป็น เป็นวรรณกรรมอะ ที่แบบเด็กทุกคนต้องเคยดู เราว่า ครั้งหนึ่ง ใช่ไหมคะ? อืม
เออ อ๋อ ใช่ครับ แล้วได้ข่าวไหมครับว่า Harry Potter เขากำลังจะทำเป็นซีรีส์ด้วยนะ?
ได้ ได้ยินอยู่ค่ะ ได้ยินอยู่ เหมือนว่าเขาเอากลับมาเจอกัน ใช่ไหมคะ อะไรเงี้ย แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไง เพราะว่าจริง ๆ ตัวเก่า ๆ เขาเสียชีวิตไปกันเยอะเลยอะ ศาสตราจารย์ Snape เอย Dumbledore เอย ไรเงี้ย
อ๋อ ครับ อ๋อ คือ คือเขา เขาแคสติง แคสติงนักแสดงใหม่เลยครับ คือนักแสดงทุกคนแบบ แบบต้องแคสติงใหม่ คืออย่าง Hi Harry ก็ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าแก่เกินไป แล้ว <chuckles> เออ ใช่ แล้วก็เลย
โอ้ เหรอคะ? อ๋อ อา ๆ เป็นคุณพ่อไปแล้วตอนนี้ โอ้ แต่ตอนนั้นเราชอบมากนะ Daniel Radcliffe เนี่ย อืม ชอบมาก
อ๋อ ครับ <chuckles> คือแบบผม ผมก็
ชอบ ๆ จำตัว ชื่อได้ทุกคนเลย เออ
อ๋อ ผมก็ตั้ง ตั้งตารอเลย อยากดูเลยเนี่ยว่า แบบ เฮ้ย Harry แบบ ทำเป็นแบบซีรีส์อะมันต้องแบบ ยังไงอะ มันต้องยาวมากขึ้นต่อภาคเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบน่าดูอะ
ค่ะ ค่ะ อืม คุณประทับใจอะไรคะ? คุณประทับใจแบบว่า ส แสง แสงสี ศิลปะการแบบ เนาะ ที่เขาทำให้มันเหมือนมีห้องว่าน เวทมนตร์
ผมก็ชอบ เออ คือแบบตอนมันใช้เวทมนตร์ แล้วแบบ มันยังไงอะ มันแฟนทาซี มันตื่นตาดี แบบเปิดโลก จินตนาการ <chuckles>
ค่ะ ๆ เออ เราชอบเหมือนกันค่ะ เพราะว่ามัน มันไม่มีเนาะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ที่แบบเข้าไปแล้วก็เหมือนมีอีกโลกหนึ่งเลย มีเป็น อะไรนะ เป็นหอคอย เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ ใหม่อะ
เออ เออ ใช่ครับ แล้วแบบมันมีใช้พลัง อะไรอย่าง งี้ แล้วก็แบบมี มีขนมแปลก ๆ ที่แบบ เออ <chuckles> ขนมอะไรนะ เม็ดเล็ก ๆ อย่างเงี้ย แต่รสชาติเหมือนแบบแปลก ๆ รสชาติขี้หู อะไรงี้ <chuckles> เออ <chuckles>
อา ใช่เลย อ๋อ ค่ะ ๆ ตัวละครแปลก ๆ ด้วย มีขี้หนู อา รสขี้หนู โอ๊ย จำได้ โอ๊ย เนาะ สนุกจังเลยมาคุยเรื่องฟา ภาพยนตร์ค่ะ หวังว่า เราจะได้มาแชร์กันอีกเนาะ เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะ
ครับผม